Okay. <snorts>
Poi abbiamo fatto vari lockdown, uhm, insieme in questo appartamento minuscolo, senza una TV insomma. Ehm, e niente, siamo insieme a 5 anni sposati da quasi 2. Per cui <sighs> cioè il nostro modo di per noi è stato tutto
Mh, okay. Mh.
per noi è stato molto facile.
È stato anche un po' forzato? Vorr cioè posso di
No, no, il contrario, cioè è stato naturale. Uhm, ci sono cose adesso, su cui lavoriamo di più di quando abbiamo cominciato, ma semplicemente perché vogliamo costruire una famiglia, vogliamo dei figli nei prossimi 5, 6, quello che sarà anni, ehm, e prima di avere i figli c'è tanto lavoro che bisogna fare sulla coppia, su se stessi.
Okay. Spontaneo. Okay, certo. Bellissimo. Certo. Certo. Importantissimo.
Per cui adesso c'è più lavoro di prima, ma all'inizio è stato abbastanza facile, per quanto mi riguarda.
Benissimo, okay.
Quindi siamo stati fortunati, su quello sì.
Capisco. Bello, sono molto felice per te. Mh-mh.
Molto fortunati. <chuckles> Grazie mille. Tu invece, ehm, ti è mai capitato di avere magari qualche litigio, proprio perché non c'era abbastanza comunicazione?
Sì, comunque sì, può succedere, è una cosa che mi succede spesso e che t ti racconterò in futuro. <chuckles> Ci risentiremo. Mh.
Certo. Mh-mh. Assolutamente, grazie mille per la conversazione, è stato davvero un piacere.
Grazie mille a te, è stato veramente interessante ascoltarti.
Ma di che. Ti auguro una buona giornata.

U un po' perché è diverso parlarne con tra, mhmm, attraverso il telefono piuttosto che faccia a faccia, e io quella quel vedersi faccia a faccia purtroppo non ce l'ho. Ehm, secu per me sì, per me sì, per alcuni no, però per me sì, ehm, però, uhm, cioè mi basta parlarne con mio marito, non ho bisogno poi di, ehm, es sì, sì, sì, sì, sì. È successo però che ehm, i io ho passato, allora mi sono trasferita, ehm, in un altro paese nel 2019, avevo 19 anni, ehm ma, figurati! A Londra.
Certo. Cambia molto, sicuramente. Certo. Okay. Okay. Diciamo sei soddisfatta così. Benissimo. Okay, posso chiederti dove? No, bellissimo, non me lo dovevi dire! <chuckles>
Da Roma sono andata a Londra. <laughs> Ehm, per carità bellissima esperienza, ma molto, molto difficile, ehm, ho cominciato a convivere con quello che ora è mio marito e, ehm, dopo un anno circa, ehm, ho avuto un po' un una sorta di tracollo e sono andata da uno psichiatra, mi è stato diagnosticato il disturbo ossessivo compulsivo no figurati, sicuramente sto molto meglio, però, ehm, quella è stata una cosa che nonostante la distanza io mi sono sentita di condividere con i miei amici perché, ehm, ceh con i 3 amici in croce che sono praticamente i più vicini, ehm sì, sì, assolutamente.
Okay. Mh mh. Okay. Okay. Mi dispiace. Okay. Ah, meno male. Certo. Vabbè, pochi ma buoni. <chuckles> Portantissimo. <chuckles>
Perché, mhmm, l'avrebbero notato, cioè io volevo che loro sapessero prima di tutto cosa stava succedendo, anche per renderli partecipi della mia vita, di una parte così importante della mia vita. E poi, proprio perché io in quel periodo non non mandavo messaggi, non chiamavo, non videochiam non avevo voglia di parlare con nessuno, e volevo che loro sapessero perché c'era stato questo cambiamento.
Okay, certo. Okay. Certo. Giustamente. Okay.
Quindi, quello ne ho ne ho parlato, sì.

Quello sicuramente, ehm, però sai qui è mhmm, è diverso. Cioè ti faccio un esempio: allora io con i miei genitori poi sono figlia unica, non so se quello anche ehm, però con i miei genitori c'è sempre stato tanto dialogo, no. Per loro era fondamentale, ehm, ti dico tante volte anche su cose molto banali, cioè dove non c'era bisogno di avere, no, tutto sto gran mh.
Mh-mh. <clears throat> Okay. Mh-mh. Okay. Questa conversazione, diciamo. Mh-mh. Okay, capita.
Mi è esatto. Con mio marito invece è stato un po' l'inverso, cioè per loro, mhmm, n n non lo so, anche avessero avuto un pa un battibecco, non c'era bisogno di starlo ana da ad analizzare, cioè si andava a dormire e, ehm, la sera dopo, no, tutti felici e contenti.
Okay. Mh-mh. E era un'altra giornata poi diciamo.
Esatto. Ovviamente poi io e mio marito abbiamo dovuto trovare un compromesso tra questi 2 modi di comunicare, però tante volte mi capita che magari io adesso appunto quando siamo in America qua conviviamo con i miei suoceri, ehm, di dire a mio marito: "Ma pensi che io debba dire a tua mamma cioè perché io stavo scherzando, eh". Mi fa: "Guarda, ti stai facendo proprio troppi problemi".
Certo. Okay.
Perché qua appunto tutta questa grande conversazione non c'è, cioè si sì vabbè è successo, amen. Sì, sì, a a Roma diremmo un po' scialla, capito, cioè la prendiamo come va e amen. Ehm, esatto, però qua è effettivamente un po' diverso.
È tipo molto più "prendila con calma", ci siamo okay. Mh-mh. Sì. Come va, va. <clears throat>